El café antes era todo el día, o sea, en serio que era desde en la mañana, o sea, así en mi trabajo, durante todo todo el rato que estuviera trabajando, y luego todavía podía llegar a mi casa y decía: "Ay, bueno, pues, igual en lo que veo la tele aquí un ratito, un cafecito", ¿no? O sea, sí.
Ujú. Sí, sí, sí, o sea, como para pasar ahí la nochecita. Pero, es que también, por ejemplo, me dices que luego no comías nada en la mañana, pero ¿sí te da hambre en la mañana? Bueno, pa en en mi caso, yo lo menciono porque si me levanto a las 5 o a las 6, como que toda la comida a esa hora a mí me da asquito. Como que digo: "¡Ay!", pero no sé. Quizás a ti ¿te obligas a comer, o sí sí, realmente, sí pasas la comida en la mañana?
Ajá. Fíjate que en un trabajo que tuve anterior, sí tenía que hacer eso porque no había desayuno en el trabajo, ¿no? Este, entonces, aunque me levantara sin hambre, decía: "No importa, es mi momento de desayunar y ni modo", ¿no? Y eran las 6 de la mañana y estaba desayunando, ¿no? A esas horas, y y ya. O sea, me forzaba, y y y con eso pude organizar un poco mis alimentos. Afortunadamente, eh, en mi trabajo actual, ahí mismo tenemos un comedor industrial, entonces ahí nos dan de desayunar y nos dan de comer.
Ay. Y ya. Ay, sí.
Entonces, m-m
Ah, entonces ya no te fuerzas a desayunar para todo el día.
Exactamente, ya el desayuno, ya es hasta de hecho, es e entre 9 y 11 de la mañana, pu tú puedes elegir la hora que sea. Y yo ando desayunando últimamente, ya casi como a las 10, ¿no? Como 9:45, 9:50 ya me voy al comedor, entonces, estoy terminando de desayunar 10, 10:15 y, pues, para esa hora sí ya tengo bastante hambre, la verdad.
Ay, sí, después de estar ya en la jornada, pues, ya ya estás como que hambriento. ¿Y qué más?
Ajá, exacto. Y me ayuda como break también. O sea, de hecho, hay veces que estoy muy metido en el trabajo y y si no fuera por ese desayuno, a lo mejor no me levantaría de mi computadora en todo el tiempo.
Ah, para despejarte. Ah, ya, para que estires las piernas y todo, sí, sí, sí.
Y es y ese desayuno, pues, hace que me levante y me distraiga ahí un ratito también.
Sí, no, está perfecto, está perfecto. ¿Y qué más hay en tu rutina? Aparte de evitar el café, comer, eh, saludable, dormirte y levantarte temprano, ¿qué más hay?
Ajá.